Я тут решила начать, а, новую диету очередную. Вот. Но я, прям, долго к ним готовлюсь, и у меня просто какой-то страх её начать. То есть я выбрала, я прочитала, изучила материалы. И просто боюсь, эм, ну, что я не справлюсь. Знаешь, что это будет опять какой-то, э, выброс в никуда. И вот даже не знаю, м, может быть, есть какой-нибудь практический совет, как перебороть этот страх, потому что я как бы настроена всё-таки изменить свое питание.
Мгм. Хорошо, слушай, я тебя очень хорошо понимаю с выбором диеты. Вообще, диета- слово такое, довольно страшноватое, потому что оно ассоциируется обязательное, да, а, ассоциируется с какими-то лишениями, да, с потерей, а, удовольствия. Потому что, да, обычно в диетах <chuckles> да-да-да, ав обычно всё, что в диетах- это полезно, да, наверно, э, но не особенно вкусно. Вот. И плюс ещё такой, эм, страх, э, сорваться, да, что это не сработает, э, что ты потратишь и время, и силы, энергию, да, на эту диету. А в итоге потом получится такой эффект йо-йо, эм, ещё э ещё и наберётся, да. <chuckles> Слушай, ну, давай попробуем как-то разобраться, э, зачем тебе это надо, э, что за диета и вообще, какие твои цели. Вот, расскажи мне, пожалуйста.
И обязательное такое. Отказа от многого вкусного. Да-да. Или ещё наберется больше, знаешь, чем з чем скинешь. Да. Давай.